Beh, diciamo che è è importantissimo anche avere un'idea chiara, anche per avere diciamo riscontro positivo anche in in quelle che saranno le decisioni future. Quindi già partire da un'idea chiara di dove almeno geograficamente si vorre ehm, si vorrebbe stare ehm, quindi mi hai detto che anche ave prendere questa decisione un po' di ideale di vita, vicino al mare, almeno ti ha avvantaggiata immagino un po' anche nella nella scelta dei dei posti successivi.
Esatto, sì, sì, sì, sì, ho sempre voluto essere vicina al mare. Di fatto, ehm, a partire da quel momento è stato un un continuo una continua ricerca di posti appunto con climi tropicali o o mediterranei, ehm, con sempre la presenza del mare, tranne, ehm, 1 anno che ho deciso di vivere sulle Ande e sulle montagne, la Cordigliera della Latin America, ehm, perché appunto vua avevo voglia di fare degli altri altri tipi di, ehm, di esperienze e anche perché <chuckles> farà ridere però, ehm, mi ha fatto scappare le zanzare, ecco, per quando ti trovi in climi tropicali basicamente è stato quello perché tutti i giorni
Mh-mh. Eh, beh. Ecco, okay. <chuckles> <chuckles> Eri stufa, ti sei presa 1 anno di pausa diciamo. <chuckles>
Mi son presa prima il dengue, mi son presa e poi, visto che non avevo intenzione ancora di prendermi altre malattie tropicali, ehm, ed ero veramente stufa <chuckles> e ha molto senso, ehm, sono finita appunto sulle montagne e di fatto al mio ragazzo chiedevo spesso cosa ci facevamo a vivere lì e lui mi mi ricordava appunto gli ad gli aneddoti legati alle zanzare. Diceva: "Ah okay, okay, bene"
Okay. Ha senso. Okay, quindi diciamo che non c'era una motivazione così forte, perché se te la doveva ricordare diciamo che ti mancava più il mare di quanto non sopportassi le zanzare immagino. <chuckles>
<chuckles> Sì, sì, sì, sì per me è <chuckles> fondamentale avere la costa vicina. <chuckles> Qualunque tipo, però ecco, di avere la questa massa d'acqua, questo colore, che è il mio colore preferito, vicino a me per per poterlo apprezzare ogni giorno. Mh.
Certo. Assolutamente. E hai mai considerato l'idea di tornare in Italia, anche in un futuro lontano o quant'altro, ehm, ma al mare magari, non nella tua città natale?